Bale sa tingin mo ba, anong epekto ng social media sa isang relasyon?
Hmm, alam mo meron akong ah, medyo masamang <chuckles> karanasan 'no pagdating sa epekto ng social media sa relasyon. Kasi naalala ko noon, nung nagkaro'n ako ng ah, girlfriend tapos hindi ako ma masyadong nagpo-post, sa social media. Hindi kasi ako aktibo talaga sa social media masyado lalo na sa Facebook, Instagram, may mga ganyan hindi ako, talagang aktibo. Hindi ako nagla-like, hindi ako nagco-comment, hindi din ako nagpo-post, ganun. Malamang, 'di ba? Pero 'yong ah, naging partner ko no'n, medyo aktibo nga talaga siya, parang malaking bahagi ng buhay niya, 'yong social media. Sa simula 'no, hindi naman siya nakakaapekto no'ng ah, bago pa lang 'yong relasyon, pero kalaunan, parang lagi niya na akong ah, sinasabihan, "Uy mag-like ka naman o kaya mag-comment ka naman", mga gano'n. O kaya, "Bakit hindi mo pino-post 'yong mga litrato natin", mga gano'n, nag nagco-comment na siya ng gano'n 'no? Kaya ako naman, medyo nainis ako 'no? Kasi, bakit hindi naman parang importante sa akin yung mga ganong klase ng bagay, kaya, eh, ano mali din naman ako do'n kasi, na-realize ko ngayon 'no, no'ng no'ng lumipas na. Na, siguro dapat ako na yung nag-adjust 'no? Kasi baka mahalaga talaga sa kanya tapos madali lang naman, hindi naman matagal 'yong kakainin na oras kung magla-like ako, o kaya magpo-post ako ng mga litrato, 'di ba? Kaya ayun, ah, siguro umabot lang kami ng mga 7 buwan, ta's naghiwalay na din kami. 'Yon nga, hindi talaga kami magkasundo pagdating sa social media. Kasi, para sa akin hindi talaga siya importante 'no? Hindi hindi ako nadadala sa mga pagpo-post ng mga ganyan eh, 'yong mga My Day, My Day <laughs> wala sa akin 'yan eh. Eh, 'yon pala sa kanya, importante na nakikita ng mga kaibigan niya, na meron siyang partner, yung pinapakita yung mga date, yung mga ganyan, ako naman hindi, hindi ako nagco-comment, 'di ba? Parang wala rin akong social media presence 'no? Para so, nakita ko na mali yun. Nakaapekto talaga yung ah, hindi ka hindi ako magiging aktibo sa social media dun sa relasyon namin. Kaya may mga, naririnig din akong ano 'no, kuwento, sa mga kaibigan ko, na ganyan din yung nangyayari, 'no? Parehas lang din. Pero hindi naman sila naghihiwalay, pero nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakasundo, dahil din sa, paggamit ng social media.
Oh. Mhm. Oh, bakit? Oo. Mm? Tama. Mhm. Mm. Oo. Mhm. Mhm. Ah, oo nga. Kasi, ah, sa tingin ko ah, kasi bilang babae 'no. Para sa amin kasi, kapag pine-flex kami or alam mo 'yon, parang proud sa amin 'yong partner namin na mina-MyDay kami or 'yon nga pino-post 'yong mga photos namin together sa social media, parang proud na proud sa amin 'yong partner namin. Gano'n kasi 'yong tingin sa tingin namin. Lalo na 'yong kapag 'yon nga, may mga date. Kasi may mga pagkakataon na ano eh, parang, "Uy, alam mo ba ito 'yong ano." Parang patunay ba na ikaw 'yong jowa ganun. Kasi usually kasi parang
Mm. Mhm. Ah. Oo. Tama, tama. 'Yan din 'yung ano, yan din ang sinabi sa'kin no'ng kapatid ko na mas matanda, no'ng kuya ko 'no, sabi niya. Kasi nga, yun nga daw, parang tinatago ko nga daw yung relasyon, 'di ba. Kagaya ng sinasabi mo, parang dapat proud ka nga din na mayro'n kang partner, 'di ba. 'Yon, para ko nga daw tinatago, eh, hindi naman. Para sa akin naman, hindi ko naman tinatago 'no. Kaya pero hindi ko nga na-realize na gano'n pala 'yung expectation ng, ah, mga kababaihan ngayon kagaya ng sinabi mo. Kaya ayan, ma siyempre ako 'yung mali do'n sa pagkakataon kaya, inaamin ko naman 'no, na may pagkukulang ako sa mga pagkakataon na 'yon.
Mm. Tama. Mhm. Mm. Tama, oo. Totoo, kasi nga, 'yon nga. May mga pagkakataon kasi na halimbawa na lang sa magkakaibigan, parang may mga pagkakataon kasi na nag ano eh, nag, alam mo 'yon, parang nag-iingitan na, "Ay, ito 'yong binigay sa'kin." Halimbawa na lang sa ma ah, may mga dates, Valentines ganyan, Anniversary, "Uy ito 'yong binigay sa'kin ng ano." Parang inggitan 'yan, post 'yan ng mga binigay ng mga jowa, ganyan. So, para sa kanya rin siguro gano'n, importante talaga 'yong pagpo-fo pagpo-post, or pagpi-flex ng ano kasama siya or 'yong photos niyo together. Oo, pero uhm, 'yon lang, nakakalungkot din 'yong nangyari sa inyo. Pero eto ba 'yong naging reason ng paghihiwalay ninyo? 'Yong dahil sa hindi pagpo-post sa social media?
Ah, okey. Mm. Ganun pala, oo. Tama. Siya 'yong parang laging nagiging trigger, ng mga away. Hindi naman 'yong pep pang bayolenteng away, 'yong mga hindi pagkakaintindihan, 'yan. Tapos 'yong, nagsasagutan na kami, gano'n, 'yon 'yong laging nagti-trigger kadalasan, 'no. Kasi nga hindi ako nagla-like, hindi talaga ako nag-po-post, 'yon nga para nga daw ah, kinakahiya ko daw ba siya, gano'n. Sabi ko, "Hindi ah." Abala lang naman talaga ako, tsaka busy kasi talaga ako ng mga panahon na 'yon. Nag tapos nagsisimula pa lang ako sa ano eh, sa trabaho, eh. Pa siyempre gusto kong ano umangat 'yong posisyon ko kaya bising-busy din ako. Tapos siya din naman parehas kami na kaka-graduate lang no'n eh, kaya alam mo 'yon, parang akala ko maiintindihan niya, na talagang busy lang talaga. Kasi 'pag wala ka na, pagkatap 'Pag pagod na pagod na ko sa hapon o kaya sa gabi, pag-uwi ko, hindi naman na ko nag-so-social media, eh. Pinipikit ko na lang 'yong mata ko minsan o kaya pag ka nagbabasa-basa na lang ako ng libro. Pero 'yong social media 'di na ko nag nag-ba-browse 'no. Kaya 'yon nga, ah, wala eh, yun talaga yung nangyari. <laughs> Ganun talaga ang buhay minsan 'no. Pero yun nga, yun talaga yung nagiging ugat ng mga away namin. Kadalasan yun yung nagsisimula, dahil nga hindi kami magkaintindihan sa isang bagay na yun na akala ko maliit lang pero importante pala sa kanya.
Mhm. Oo. Oo. Oo. Mhm. Oo. Oo. Hmm. Oo. Actually totoo 'no, at nakakalungkot naman yung nangyari na, yung dumarating pa sa pagkakataon na dahil sa social media yun yung nagiging rason ng pag-aaway ninyo. 'Tsaka ah, yun nga, kasi ah, may mga pagkakataon din kasi siyempre siguro na, ayan dahil sa mga ganyang social media post talagang, ah, yun humahantong kayo sa away. 'Tsaka usually kasi ngayon parang, ah, alam mo yung may mga lalaki kasi din talaga na kagaya mo na hindi rin talaga totally nagpo-post ng mga photos, 'no. Parang though ano siguro yun lang din yung hindi niya naiintindihan. Pero yun din kasi mahalaga din kasi yun para sa babae na pino-post mo kahit papaano or kahit minsan lang na mai-flex mo yung jowa mo, pero
Mm. Yun nga eh, mm. <chuckles> Oo. Yun nga din, yun din yung ano pinaliwanag sa akin ng mga kapatid ko na, yun nga din dapat kong maintindihan na importante nga naman sa ibang tao kaya kailangan irespeto mo din, di ba. Mag-participate ka rin kahit konti lang di ba, kasi masyado daw akong pribado eh, dapat ah, i-publicize ko naman yung mga ibang ginagawa namin para ano, para medyo kahit konti pagbigyan ko na ng yung mga ano niya, yung mga social media post niya. Hmm.
Oo, pero an sa tingin mo, ano 'yong natutunan mo dito sa, ah, ganitong nangyari sa inyo, no'ng 'yon nga, dahil sa hindi pagpo-post sa social media?
Hmm. Ang pinakamalaking lesson ko talaga dito, eh, yun nga, yung ah pagbabago na ano sa, sa society natin na mas importante na nga sa ibang tao yung social media presence. Kahit nga kasi hindi ko din napapansin dati 'yon akala ko 'yong social media para alam mo magkatuwaan lang, mag-share ng mga memes o kaya para sa mga matatanda magse-share sila ng mga litrato o kaya magko-connect sa mga kamag-anak akala ko gano'n lang talaga 'yong social media noon 'no. 'Di ko masyadong pinapansin. 'Yon pala, ah, ang laki na ng ah, parte niya sa buhay ng mga tao, parang do'n na nga nagbabasehan minsan ng social standing eh, 'no, parang meron kang ah, social credit na tinatawag 'pag wala kang masyadong post 'di bam, akala nung mga tao hindi ka successful parang ganun yung yung nagiging basehan ako parang parang walang nangyayari sa buhay mo, 'di ba? Yun na yung nagiging takbo ng ano ngayon ng, ah, society kaya, yun yun siguro yung natutunan ko. Tsaka natutunan ko din na dapat ah, siyempre irespeto din natin yung paniniwala ng iba na hindi naman ako laging tama, <laughs> Kasi yun yung lagi naming pagtatalo eh, kasi yun nga medyo pribado akong tao sabi ko, ayoko na pinapakialaman ako ng ibang tao parang ganun. Baka mag-komen-komento pa, 'di ba, may mga makikialam pa, 'di ba. Tapos 'yon nga eh, medyo ma sa tingin ko kasi medyo malayo 'yong itsura namin sa isa't isa 'no, parang masyadong maganda 'yong naging partner ko para sa akin 'no, kaya medyo nay may parte din siguro ng sarili ko na may insecurity. Kasi baka ma mapuna pa ng ibang tao, alam mo 'yong na, ah, nababasa ko lagi parang mismatch parang gano'n, parang ganun yung mga komento. Kaya siguro subconsciously, iniiwasan ko din na mag-post palagi kaya hindi ko din na nap napansin 'yon sa sarili ko, kaya 'yon, yung mga bagay na 'yon natutunan ko talaga kaya sa mga susunod ko naman na relasyon nabago ko naman siya, mm.
Mhm. Tama. Hmm. Totoo. Mhm. Oh. Mhm. Oo. <laughs> Wow! So, ano din pala, 'no? Naging maganda din 'yong naging lesson sa'yo. Kasi 'yon din naman pala maganda naman pala 'yong partner mo, 'di sana lagi mo din siyang pine-flex. Kasi siyempre, 'yon nga, ah, parang masabi din na, alam mo 'yong parang pinagdadamot mo siya sa iba or pinagyayabang mo na, "Uy, ito 'yong jowa ko. Uy, ito 'yong girlfriend ko." Gano'n. Kasi usually gano'n din 'yong gusto ng mga babae na talagang, alam mo 'yon parang proud s proud sila na pinag, alam mo yun, parang pinag pi ano iniinggit siya sa mga ano, na, "Uy ito 'yong ang ganda ng jowa ko." Ganyan. So usually kasi parang nakakadagdag kasi sa confidence, eh, 'yong gano'n na pine-flex talaga siya. So, kaya rin siguro 'yong naging rason, 'no? Pero, ah, sa totoo lang din, ah, 'yon nga may mga pagkakataon talaga na 'yan dahil sa misunderstanding 'di rin naman- ano din 'yan may ah, 'di rin naman maiiwasan talaga 'yong mga ganyang pagkakataon. Tsaka ano din 'to, kasi parang may nabasa rin ako sa social media na, alam mo 'yong parang ano, ah, ano 'to, 'yong pino-post sila. Kasi baka may kapareha gano'n. Usually nababasa kong gano'n. So oo, kaya eh, parang ano lang din naman, ah, may mga times lang na gano'n. Pero ito, 'no, sa tingin mo, ah, paano ba nagbabago 'yong expectation ng isang relasyon dahil sa mga nakikita online?
Oo. Hmm. Oo. Mm. Mm. Ah, okey, oo. 'Yon nga, isa pa 'yan eh, 'di ba? Ah, ang halimbawa na lang siguro diyan 'yong mga, pino-post ng mga ibang tao na bonggang-bonggang proposal bago magpakasal, 'di ba? Parang 'pag ikaw 'yong lalaki mape-pressure ka na, "Dapat ba may fireworks?" 'Di ba? <laughs> Ang mahal-mahal na no'ng singsing di mag <laughs> magre-renta pa ba ako ng fireworks <laughs> tapos sosorpresahin mo pa. Alam mo 'yon? Parang dahil nga sa social media kasi pinapakita ng ibang tao 'yung mga ginagawa nila, para sa mga partner nila, tumataas talaga 'yong expectation, 'no? Ako naman ah, 'nung una hindi talaga, hindi ko talaga kinakayang sumabay na inaamin ko naman do'n sa mga naging partner ko na, "Ay, ito lang talaga 'yung makakaya ko ha. Limitado 'yong budget ko," ganyan. Kasi hindi din ako masyadong creative na tao, kaya hindi ako 'di mo ko maaasahan na, alam mo 'yun, magde-decorate pa ako para lang sa anniversary, 'yung mga gano'n. Hindi ko talaga siya kayang gawin. Ang maipapangako ko lang ah, ma-ano, maaalala ko 'yung mga anniversary, 'yung mga espesyal na petsa, yung mga ganyan. Hindi di oo, 'yung mga gano'n na lang 'yung mga simpleng bagay. "Hindi ko na kayang tapatan 'yung ah, mga nakikita mo sa social media. Pasensya ka na." Alam mo yun? 'Yung mga nagpapadala pa ng mga bonggang-bonggang bulaklak, nang wala lang dahilan. Hindi ko naman hindi ko naman kayang gawin 'yon. Kasi limitado lang naman 'yung budget ko, 'no? Kaya yun nga pinapaliwanag ko na sa ano pa eh, sa simula pa lang 'no? Natu natuto na din ako. Ngayon, ah, mabuti naman 'yung mga naging partner ko nitong mga nakalipas na taon. Ano naman sila naintindihan din naman nila, 'no? Tsaka medyo, ano na din, medyo matanda na din kasi ako kaya 'yung mga naka-partnerko kasing-edad ko lang. Na single din. Oo, kaya hindi na din sila masyadong ah, nahuhumaling sa mga gano'ng bagay. Naiintindihan naman nila na, 'yung realidad ng buhay paminsan-minsan, oo. Pero siyempre ali 'di ba bilang isang lalaki, kailangan mo pa din mag-effort, 'di ba? Kasi 'pag 'yon nga, 'pag hindi ka nag-effort talaga, sasabihin nung babae na siya lang 'yong ah, nagpapahalaga do'n sa relasyon, 'di ba? Parang gano'n. Gano'n 'yong lalabas. Kaya kaya ngayon alam mo nag paminsan-minsan nagla-like na ako ng post 'yung mga gano'n. Oo. Tapos yun nga, ah, nagco-comment na din ako paminsan-minsan, 'yan. Para hindi naman ah, 0 talaga 'yung ah, social media presence ko. Natuto na din ako. Pero yun nga 'yung mga, ano talaga 'yung mga hindi ko kinakaya 'yung mga, grand gesture ba, na pinapakita nila sa social media. 'Di ko nga alam kung totoo ba yun, o ini-stage talaga nila para <laughs> kasi masyadong maganda 'yung quality nung ano eh, 'yung ah, video eh. Kasi ini-stage lang ba talaga nila 'to para maipakita lang o ano. Hay naku, sana nga ano eh, mabawas-bawasan naman yung mga gano'n, kasi hindi na talaga makapag-keep up 'yung mga tao paminsan-minsan eh.
Mm. Oo nga. Oo. Mm. Tama. Ye Oh. Ah. Aw. Mm. Mm. Mm. Oo. Matured na din. Mm. Mhm. Tama. Mm. Wow! <laughs> Hmm. Mhm. Hmm. Tama. O, actually totoo 'yan, 'no? Kumbaga, ah, ayun kahit papano, mabuti na lang din at 'yon nga nakuha mo naman 'yong ano, ah, pag-alala sa mga anniversary and date ng mga monthsary, ganyan.
Mm. 'Yon. Mag-aaway talaga 'pag nakalimutan mo 'yon. <laughs> Aawayin ka, oo.
Actually oo. Ah, oo 'yon kasi talaga 'yong ano, eh, isa din sa pinakaimportante para sa babae, 'no? 'Yong maalala 'yong mga importanteng dates tsaka kung ilang months na ganyan. Kasi usually, alam mo 'yong kahit effort lang na simpleng, ah sa totoo lang, 'no? Parang no'ng bata pa ako parang I mean, no'ng bata-bata pa. Parang ganyan din 'yong usually ko na gina ay, ano, ine-expect sa isang lalaki na, ah, sana mag-effort ganyan. Pero ngayon, 'yong kahit ano lang na, maalala lang or yayain lang na lumabas sa mga espesyal na araw, eh, talagang napakaimportante na, oo. Pero dati, 'no, parang g actually alam mo ba no'ng ano nga, eh hindi 'yong sa engrandeng proposal, natawa lang din ako kasi 'yong mga gano'n talaga, 'no? Pero sa totoo lang 'yong sa amin ng asawa ko, 'yong proposal niya, ay, ah, napakasimple lang, as in. Parang nakahiga lang kami sa higaan tapos naglagay nagsabi lang siya ng singsing. Tapos, ah, sabi niya lang, gano'n gano'n lang. Pinaka-ano, pinakasimple na pero, parang alam mo 'yong may mga part pa din na dapat nag-e-expect ka pa din. <chuckles> "Ay, sana ganito", 'yong mga nakikita nga sa social media.
Tama. Mm. Mm. Mm. Tama, oo mga simple lang, 'no? Mm. Oo. Hmm. Oo, ayos, 'no? Ah, oo. May parte na na may maliit na parte ng sarili mo na medyo disappointed, na gusto mo din ng engrande. 'Di ba? Parang gano'n. Pero naiintindihan mo din naman 'yong lagay, 'di ba? Parang gano'n, oo. 'Yon nga eh. Alam mo ang hindi ko lang talaga kaya, 'no? Ah, isa sa mga deal breaker ko ngayon, 'no? 'Pag naghahanap ako ng isang partner. 'Yong mga nagre-record pa sa TikTok tapos sa yayaya tapos pipilitin pa akong ano, sumayaw do'n. Sabi ko 'yon. Hindi ko na talaga kaya, hindi ko na kayang sumabay sa gano'n. Ang ano masyado na 'kong matanda para do'n, 'no? Kaya 'di alam mo 'pag naghahanap ako ng partner. Hindi na talaga ako naghahanap ng masyadong bata. Kasi masyado nang mataas 'yong ano, generational gap, 'no? Masyado nang malaki. Hindi ko na talaga kayang sumabay do'n sa mga trending na mga ginagawa ng mga kabataan, eh. Kaya <sniffs> 'yon na lang 'no, ayoko na talaga no'n, 'yong pipilitin ka pa may naging karelasyon ako na gano'n eh. Mahilig siya mag-record no'ng TikTok. Sabi ko, "Op, hindi na hindi na ako sasabay diyan, bawal na ayoko na talaga, hindi mo ako mapipilit. Ay, naku.
Oh. Oo. Oo. Mhm. Mm. Totoo. Tama. Mhm. Oo, pero 'yon, 'no? Ah, salamat sa masayang kuwentuhan ngayong araw at marami akong natutunan sa 'yo.
Okey, sige, maraming salamat din sa pakikinig at paalam.